باقول لك إيه، أنا دخَّلت نفسي في ورطة ومش عارفة أطلع منها إزاي، يعني أنا دخَّلت نفسي في مِنحة حوالي 6 أو 7 شهور كده آآ، هي آه بالضبط، هي 6 شهور وأسبوعين، آمم، وكُلَّها projects وكده، فأنا مش عارفة يعني أكمِّل فيها لأن انا زهقت، أنا حاسّة إن أنا ملِّيت أو إن أنا يعني، اللي هو خلاص فقدْت الشغف كده، ما بقاش عندي ال الحماسة اللي في الأوّل دي، ف إنصحني كده قول لي مثلًا ممكن أعمل إيه عشان أسترجِع شغفي ده وأعرف أكمِّل فيها، لأن هي لسه مطوِّلة معايا.
ياه! بُصي، هو اللي بتحسّي بيه ده طبيعي في أي حاجة بتخُشّيها، بتكون طويلة بالشكل ده، طبعًا بيكون عندك حماس جامد أوي في الأول، وبتحسّي إن أنتِ اللي هو بقى يعني، آآ أنا قَد ال المُدّة دي كُلَّها وهاقدر إن أنا أكمِّل بنفس الحماس، بس طبعًا الحماس ده بيقِل. بس يعني إيه اله إيه المشروع ده أو إيه نوع المشروع بالضبط، بتعملوا فيه إيه؟ وهل الهدف
هي مِنحة تحليل بيانات أ تبع الوزارة آآ، هي مُدِّتها بالضبط 6 شهور، وفي بعد كده أسبوعين بتبقى مراجعات وexams وquiz وكده، وبعدين بقى لو حد فينا حابب يكمِّل تاني، يكمِّل، لو مش حد، مش عايز يكمِّل يعني فتمام بياخد الشهادة بس ويكتفي. هي المنحة كويِّسة ومفيدة وكل حاجة وبنتعلِّم منها حاجات كتيرة جدًا وهي يعني، يعني ال الtopics اللي فيها مختلفة ومتنوِّعة، بس أنا ملِّيت من من الطريقة، يعني مثلًا عندنا 3 مرَّات في الأسبوع آآ، أوقات مُعينة عندنا ساعات بتبقى أونلاين وساعات بتبقى أوفلاين المُحاضرين أوقات بيتغيَّروا وأوقات بيفضَلوا ثابتين، على حسب الtopic ال ال اللي بنشتغل عليه. آآ الملل إن أنا خلاص بقى، يعني أنا كنت عايزة في الأوّل أجرَّب حاجة أنا ما كُنتش أعرف عنها حاجة، خلاص جرَّبتها، شُفتها، عارف، لمّا مثلًا، اللي هو إيه، أنا دُقت الحاجة دي، فخلاص بقى أنا زهقت منها، بعد كده يعني ما مش عارفة بقى اللي هو جَو العيال الصغيّرين، اللي هو لما ي يطلبوا لعبة معيّنة ولما تيجي لهم، خلاص يرموها بقى. أنا أنا خدْت المِنحة دي وخلاص بقى، يعني زهقت فعايزة عايزة أطلَع.
اهم. آه. أيوه. فاهم قصدِك، طب وهل وهل يعني في مثلًا آآ، زمايلِك معاكِ صحابك، هل في حد يعني حتى مثلًا في دعم بيساعدِك إنه هو سواء من المنحة جوا أو من برا، آآ البيت مثلًا هل هو بيشجعك على حاجة زي كده، والّا أنتم كصحاب مثلًا مع بعضكم بت يعني بتبقوا مثلًا بتتابعوا بعض وتشوفوا أنتم وصلتوا لإيه؟ لأنه طبعًا ده برضو بيفرق على الإنتاجية، أو إن أنتِ تبقي مستمرة في ال يعني في المنحة دي.
بُص، هي مامتي بتشجعني جدًا إن أنا أكمل.
اهم.
وهي أكتر حد أصلًا دفعني إن أنا أقدم في المنحة دي واخدها، وساعدتني جامد جدًا وكانت فرحانة بيّا أوي، أوي، أوي، إن أنا عملت كده، وفي نفس الوقت صحابي اللي جوا المنحة برضو في شوية منهم فقدوا الشغف، وزي كده، فإحنا عاملين جروب كده فقدان شغف لذيذ على الواتساب، وفي شوية منهم بيقول: "لأ يا جماعة طب ما ما فاضلش كتير طب نكمل، طب يعني فات الكتير ما فاضلش غير القليل، وإحنا خلاص كلها شهر ونتخرج منها، ويعني نزق بعض، والدنيا تمام تمشي" خصوصًا إن أنا بطلت حتى أحضر المحاضرات من كتر ما أنا زهقت، يعني من كتر ما أنا مليت وزهقت وخلاص مش عايزة ابتدي أحضر المحاضرات، والغياب بيتاخد ك كindicator مش كويس يعني إن أنت كده حد مش مش كُفؤ مش مؤهل إن أنت تاخد منح تانية من الوزارة، والغياب الكتير هيخليني أتحرم المبادرة خالص وأتحرم إن أنا أدخل أي حاجة تانية خالص تبع الوزارة، فأنا باحاول ألاقي حل وسط، plus إنه بقى صحابي اللي برا المنحة مبسوطين جدًا بيّا اللي هو أنتِ يا بختِك أنتِ مش عارف ايه ده، إحنا كلنا اترفضنا وأنتِ اللي اتقبلتِ وأنتِ مش عارف إيه، فأنا عايزة أقول لهم ماشي ده علشان أنتم برا الموضوع، بس لما تدخلوا جوا الموضوع الدنيا ملل أوي يعني.
حلو أوي. بُص ٱه. أيوه فاهمِك. بس بُصي يعني بُصي لأهم حاجة، إن هو إن أنتِ بتقولي إن أنتِ فاضل شهر أو حاجة ف حاسس إن يعني إن ممكن تبصي على اللي هو زي ما بيقولوا يعني نص الكوبايه المليان، إن أنتِ دلوقتي عدّيتِ ب خ قولي 5 شهور وخلاص فاضل شهر واحد، ففكرة إن أنتِ أصلًا عدّيتِ بكل الشهور دي، دي حاجة تحفزِك إن أنتِ تكمّلي وت وت يعني وتحسسِك إن خلاص الباقي هو قليل أوي، انتِ يعني خلاص أنتِ يعني عم عدّيتِ بالفعل 5 شهور وفاضل شهر واحد فدي حاجة حاسس إن هي تزقِك لقدام، آآ برضو صحابِك كويس أوي إن أنتم عاملين زي مثلًا Group على الواتساب أو أو حاجة بتتكلموا عليها، ده طبعًا بيزود يعني اللي هو احساس إن أنتِ مش لوحدِك في المنحة دي، لأ أنتِ معاكِ صحابِك، فطبعًا بُصي على الحاجة ال اللي قدام إن أنتِ لما تخلصوا هتتخرجوا كلكم مع بعض، وهتمسكوا الشهادات كلكم مع بعض، طبعًا المشاريع دي بتكون صعبة، وطبعًا بتكون واخدة وقت كبير أوي من يومِك، أو يعني هي طبعًا بيبقي عليها تركيز كبير أوي، بس أعتقد إن لما تطلبي الدعم أو تطلبي مساعدة حتى من بره أو من زمايلِك، أو من الناس اللي جوَّه المنحة، ما حدش هيتأخر عليكِ لإن هُم دايمًا بيبقوا عايزين يساعدوكِ، فدي طبعًا برضو بتبقى حاجة يعني لازم تس يعني لازم تستغليها، ما ينفعش تكوني مثلًا آآ عندِك مشاكل في المشاريع دي، وحاسة إن أنتِ يعني مش عارفة تمشي فيه إز المشروع ده إزاي، ومش عايزة تطلبي المساعدة دي حاجة، يعني دي حاجة هتخليكِ ت ت مش بس ت يعني ما تعمليش المشروع، لأ هتحسسِك كمان إن أنتِ آآ مش قادرة تكملي ال الرحلة دي، لإن هي مش رحلة فردية هي رحلة المفروض جماعية.
بُص معاك حق فعلًا، و وأنا فعلًا لازم أبطل الحتة اللي هي بتاعة إن أنا كسلانة أو إن أنا بطلت يعني أحب الد الdata analysis أو أحب إن أنا آآ، أ أكمل في المشروع، بس يعني أوقات باحس برضو إن المحاضرين اللي عندنا رخمين شوية، يعني مثلًا آآ، في project إحنا عملناه خلاص ييجي مثلًا المحاضر الأسبوع اللي بعده طيب اعملوه تاني هو هو بس غيروا مش عارف فيه إيه، طب ما تدينا بقى حاجة جديدة يعني ادينا حاجة تانية مختلفة نعرف نعملها، بدل ما إحنا بنقعد نعيد في الحاجة كتير مع تغييرات طفيفة، يعني أنت كده بتخلينا نزهق ونِمّل وكده، وكمان لما بنكلم ال ال الإدارة إن هي مثلًا تخلي وقت المشروع أقصر، لأنه إحنا بنخلصه بدري أوي.
فاهم. آه. و
فأنتم يعني المشروع بيبقى مثلًا ما ياخدش 3 أيام بيسبوه لنا مثلًا أسبوعين 3 طب ليه طب ما أنتم كده بتخلونا نطفش من من المنحة خالص، وبتخلونا اللي هو يعني مكسلين نعمل أي حاجة وبنسيبها على آخر وقت، طب لأ، يعني أنتم ادونا مثلًا بابقى عايزاهم يدونا مثلًا إيه task معيّن نخلصه ونرجع لهم، يلا كل يوم مثلًا في task معيّن تعملوه عشان ما نحسش بالوقت، وما نحسش إن إحنا
آه، آه.
مثلًا يعني مش زهقانين بس ما نحسّش بتضييع وقت، اللي هو احنا حاسين إن إحنا بنضيّع وقت في حاجة، وهُم بس بي بيقرفونا عشان الحاجة دي for free يعني مش دافعين فيها ومنحة وبتاع والكلام ده. طب ما تخلّونا فعلًا نستفيد بيها يعني، أو نزّلونا على الأقل، يعني أنا أوقات باقول لهم نزّلونا تدريب عملي في أي مكان ن نتعلم حاجة عملي يعني، حاجة practical بقى بدل الحاجات نظري كلها، علشان ما نحسش إن إحنا بنضيّع وقت في مشاريع ما لهاش لازمة.
آه أنا فاهم قص طب و آه، فاهم قصدِك، طب وهل هل فكرتِ إن أنتِ تاخدي المشاريع دي وتعمليها بطريقة تانية؟ تعمليها مثلًا بحاجة زيادة أنتِ شايفاها، أنتِ بتقولي إن المشاريع بتتكرر، والمشاريع دي دايمًا يعني هُم بيدّوها لِك هي، هي ممكن يزودوا حاجة اخ صغيرة جدًا، أو يغيّروا حاجة ملهاش أي لازمة، طب هل أنتِ فكرتِ إن أنتِ تاخدي المشروع ده ل مثلًا لمرحلة تانية خالص؟ هل أنتِ مثلًا زوّدتِ حاجة هُم ما كانوش آآ شارحينها في المنحة؟ فدي مثلًا آآ منها إن هي تت يعني تستفادي لنفسِك، ومنها إن أنتِ توريهم إن لأ إن، إن الحاجات اللي أنتم بتدوها لنا دي مُمِلة، أنا ممكن اعمل حاجات آآ أحسن بكتير حاسة إن ممكن حاجة زي دي تجدد ال يعني تجدد الطاقة تجدد نشاط، توريهم إن يعني توريهم مثلًا إن هُم محتاجين آآ إن في مشكلة في المشاريع بيحطّوها، محتاجين إن هُم يطوّروا فيها، محتاجين إن هُم يحطّوا حاجات أحسن، محتاجين إن هُم يعني ي يغيّروا المنهج بتاع المشاريع.
بُصّ اتكلمت قبل كده أنا مع ال مع المحاضر نفسه، وقُلت له لو ينفع تدينا مثلًا حاجات advanced شويّة، لأنّه إحنا الحاجات دي عارفينها، قال لي أنا محكوم بالrubric وبت بال بالحاجات اللي الوزارة م حطاها يعني أنا مش ما ينفعش أغير حاجة في المنهج أو أغير حاجة في ال في ترتيب ال ال المواضيع. يعني حتّى مثلًا إحنا بندرس حاجة اسمها SQL أو Power BI وكده فبقول له طيّب ماشي، إحنا ممكن نعمل بالPower BI كذا ونعمل كذا ونعمل كذا مشاريع أكتر، وإن هو كمان المستقبل يعني Power BI دلوقتي متغلب يعني على ب ب بكل الشركات تقريبًا بتشتغل Power BI و و وده اللي سائد دلوقتي يعني، فنقول له مثلًا حاجات تانية أكتر في الPower BI ادينا أمثلة أكتر آمم، خلّي المشروع كلّه أصلًا Power B يعني خلّي المشروع بتاعنا
آه. امم.
بدل ما هو مثلًا على SQL بس أو على Python بس أو على الExel حتّى، الdashboard بتاعة الExel لأ، خلّيه آآ، يبقى فيه power BI بحيث إن إحنا نتمرن أكتر على حاجات حديثة أو نتمرن أكتر على حاجات يعني إيه آآ، أ أ updated في السوق ال ال المصري أو العربي حتّى، أو ال حتّى آه، بالضبط حتّى في الخليج دلوقتي الpower BI مكتسح كل حاجة يعني، كل الjobs اللي بنلاقيها حتّى على linkedIn أو على أي مواقع شغل بنلاقي طالبين مثلًا data analysis يبقى عارف آآ، Power BI يبقى محترف Power BI مش زي الأوّل بقى Python وExel وpower query ونعمل لأ دلوقتي الpower BI هو اللي مكتسح كل حاجة، فإحنا بقينا بنقول له كده أنا ما أقدرش أغير حاجة في في منهج الوزارة، اللي أقدر أعمله إن أنا وقت المحاضرة بس أديكم الحاجات اللي أنتم عايزينها أو اللي أنتم مثلًا، آآ، عايزين تتعلموها أو شايفين إن هي مفيدة ليكم وكده، بس إن أنا أغير تغيير جذري في المنهج بتاع الوزارة أنا ما أقدرش ف و و فإحنا اشتكينا بقى للوزارة يعني أنا جيت مرّة اشتكيت للوزارة نفسها، قلت لهم إحنا بنستفيد بكذا، كذا، كذا، غيروا لنا ال المنهج يعني. فهُم للأسف افتكروا
أيوه. ما بقاش قديم، آه. امم. آه. آه. إيه إيه رأيك آ، آ إيه رأ امم.
إن همّ إن احنا بنشتكي آه.
إيه رأيك طب لو أنتِ جربتِ إن أنتِ يعني مثلًا لو أنتِ حاسّة إن المشروع مش بيفيدِك ك كشخصيًا أو مش بيفيدِك مش بيفيد بمهاراتك، إيه رأيك مثلًا لو تبتدي تعتذري عن المه عن ال المبادرة؟ أو تبتدي إن انتِ تشوفي الإجراءات المطلوبة عشان تبتدي إن أنتِ تطلعي من المشاريع دي، اللي هي حاسّة إن هي مش منطقية بالنسبة لِك أو حاسّة آآ، إن مثلًا آآ، مع كل ال مع كل ال المحاولات إن أنتِ تقنعيهم إن همّ محتاجين يغيروا ال أساليب المشاريع أو يغيروا الطريقة اللي المشروع بيتعمل بيها آآ، وأنتِ مش قادرة ت يعني تعملي حاجة الزيادة بحيث إن أنتِ توريها لهم؟ فحاسس إنّه ممكن يعني من رأ يعني لو لو تجرّبيه إن أنتِ ت تعتذري عن المنحة، وده هيكون القرار الأصح يعني.
فكرت فيها كتير جدًا أنا وزمايلي، بس للأسف الإعتذار إحنا بنبقى ماضيين شروط قبل ما ندخل المنحة، من ضمنهم إحنا ما ينفعش نعتذر طول المدة، ولو اعتذرنا بندفع م مبلغ كبير بندفع حوالي 20.000 جنيه كشرط جزائي إن إحنا اعتذرنا، لإن إحنا أخدنا فرصة حد، ف آمم، مقداميش حل غير أنا أكمل، و واستحمل الشهر بقى ده بأي طريقة يعني.
ياه! زي ما قلت لِك بُصّي على ال يعني ال النص المليان أو نص الكوباية المليان، إن إحنا عدينا 5 شهور وفاضل شهر. آآ قدّامك شهر تقسمي فيه ال الشهر كويّس جدًا عندك 4 أسابيع، تحاولي إن أنتِ تحطّي تعملي جلسات منظمة تحطّي فيها ال مثلًا في الجلسة دي أنا هاخلّص الحتّة دي من المشروع، الجلسة دي هاخلص م الحتّة دي، لحد ما توصلي للنهاية، أو لو سواء لو كان في deadline، أو وقت المفروض ت تسلمي فيه، بالفعل تكوني وصلتِ لل للحتة الأخيرة و وأهم حاجة إن أنتِ ما تعدّيش الوقت ده، لأن ده بيبين لهم قد إيه أنتِ منظمة ودقيقة في في وقتِك يعني.
معاك حق أنا فعلًا ما قداميش غير كده فأنا يعني هأضطر أكمل لحد الآخر، و وزي ما قُلت هي هانت، يعني ما فاضلش كتير، وهاحاول أركز فعلًا عشان أقول لهم إن أنا أهو ملتزمة، وإن أنا ما قصّرتش في أي حاجة خالص في الproject وربنا يعديها على خير يعني، هي كلّها كام يعني شهر بالضبط وأسبوع ويعديها على خير إن شاء الله. شكرًا جدًا، وهاتابع معاك برضو ال هاقول لك إيه اللي حصل معايا.
أكيد أنا مبسوط جدًا، ويا رب يعني إن شاء الله تعدّي المنحة دي، وتبقى الدنيا تمام معاكِ.
شكرًا.